Oh, parang ano, expect nila eh, dapat special treatment, gano'n. Eh, napaka-busy talaga ng everyone no'n kaya hindi talaga siya mabigyan ng ano, special treatment. Alam mo 'yon, tipikal lang na i-guide and i-guide mo. Sabihin mo yung gagawin and that's it. Parang ang gusto niya talaga yung huwag mo siyang iwan, i-accommodate siya. <gasps> So ayun hmm, 'yon na nga, main character siya, friend. So, ayun, actually, yung side nga yung ibang ano nga, yung nakakakilala sa kanya sinasabi na huwag na kasing isali sa ano, sa key persons. Sa ano oo, pero siyempre dahil close sila ng ano, groom sinali pa rin. Tapos 'yon pagdating palang main character na talaga.
Oh. Sobra. Oo. Oo. Tsaka feeling main character. Oo, di ba? Mm. Ah, gano'n. Eh oo. Grabe, sana ano 'no, um, ma mabanggit din 'yon sa sa sa mag-asawa kasi
Ay, oo. <laughs> Ano na ah, ini ana inaano nga namin eh, na 'pag ano, dumalaw kami sa kanila parang alam mo 'yon, i kukumustahin, bibisitahin. Naku, sasabihin talaga namin 'yon. <chuckles>
Oo. Kaya nga, eh. <sniffs> Parang sana sana magi ma-guilty rin yung yung ninong, 'no? Kasi hindi naman sa kanya yung event, eh. Um, yung 'pag may nagpapaka-special kasi ng gano'n, eh.
Mm. Well, actually, siguro na-guilty din na-guilty din siya kasi no'ng kuwan na no'ng patapos na yung program, nag-sorry siya isang coordinator. Pero doon sa hindi involved sa ano, hindi nasali doon sa pag ah, me-main character niya. Oo, kaya doon nalang siya nag-sorry. Doon sa isang ano, coordinator. Kaya sabi ko, sige okey na, pero 'yon lang ang hirap ihan ang hirap niyang i-handle during the moment. So, 'yon kung hindi lang nag-intervene yung isang friend namin para pakal-pakalmahin din kami. Eh, baka nasagot namin siya.
Mm. Ah. Mm. Nahiya siguro. Mm. Oo. Oo.